Biasanya aku, eee, biasanya kan 6.30 udah nyampe rumah, jam 7.00 udah bener-bener mood balik lagi, udah mandi dan segala macam, aku kan mulai chit-chat sama istri juga, tapi sambil masih ngecas HP, tapi sambil ngintip-ngintip notif, iya, kan. Nah, terus biasanya aku bener-bener mode hening, mode hilang <chuckles> mode hilang itu biasanya udah dari jam 9.00 malam, Kak. Mode hilang dari pekerjaan. Jadi, biasanya aku juga udah nggak ngintip notif juga sih, biasanya. Tapi kalau misalkan ada feeling-feeling kurang, ya ngintip-ngintip. Karena, jam 9.00 malam itu biasanya waktu aku ngumpulin istri eh, bukannya ngumpulin ya, maksudnya istri aku a <laughs> salah. <laughs> Ngumpulin anak-anak maksudnya gitu ya, ngumpulin anak-anak sama istri ke kamar <laughs> ngumpulin anak-anak sama istri ke kamar, kita untuk ngobrol. Karena dari ngobrol itu aku akan mancing anak-anak untuk cerita. Mancing anak-anak untuk cerita, eee, mungkin akan memancing public speaking-nya jadi lebih terus membagus membaik juga, gitu. Jadi, tentang keseharian aja, "Hari ini berantem apa enggak? Main sama siapa? Main apa aj?" gitu. Kalau ke istri juga, "Gimana anak-anak? Siapa yang nakal hari ini? Siapa yang rungsing? Dua-duanya? Waduh, kasihan," gitu.
Oh, oke. <laughs> <chuckles> Oke, agak syok,. <chuckles> Ah hah. Oh! Mhm. Mhm. Iya. <laughs> Lebih ke ini nggak sih, lebih ke
Gitu, dong. Me me time. Eh, bukan me time, our time-nya di jam 9.00 biasanya.
Betul. Lebih ke bonding, ya, sama keluarga, ya?
Iyes bonding, betul.
Yang kamu, eee, sisihkan gitu waktunya khusus di setiap harinya memang. Oke, itu, eee, berarti itu ini banget sih, ini manis banget, sih. Nah <laughs> manis, karena yang dikumpulin anak ya, bukan ngumpulin istri, jangan salah, ya. <laughs> Nah, eee, tapi ini kan oke, ini kan kalau khusus yang, eee, pekerjaan, ya. Sekarang aku mau coba tanya, untuk yang handphone yang memang kamu gunakan secara pribadi, baik untu untuk kehidupan sosial kamu, ataupun untuk keluarga. Gimana, nih
Manis, cie, manis. <chuckles> Betul, emang salah tadi. <chuckles>
cara penggunaannya di setiap harinya? Apakah, gitu kan, pada saat kamu sampai rumah, kamu eee eee, okelah ada batasan untuk yang handphone buat kerja. Tapi, untuk handphone yang pribadinya ini kamu akan lebih banyak ngabisin waktunya, baik untuk kamu pribadi ataupun bareng sama keluarga juga bahkan. Itu tuh ada aturan-aturannya juga nggak yang digunakan?
He Mhm.